あの、最近ね、あの、異常気象とかで地球温暖化が結構問題になってると思うんですけど、なんか自分でできる自然保護に何があると思いますか？
はい。 えっとっすね、僕は僕なりに、え、結構やってるんですよ。はい。
はい。ええ、何されてるんですか？
はい。そのうちの一つがですね、もう全然、あの、あの、あ、みんながやってることと全然違う視点で、あの、語らしてもらうんですけど
はい。 はい。 え。 はい、気になります。
<laughs> えっとですね、例えばですね、あの、僕の今乗ってる車、あの、全然、あの、エコじゃないガソリン車なんですけどはい。もうですね、じゅういちねん落ちの車なんですよ。
はい。 はい。 うん。 はい。 ガソリン車、はい。 はい。 え！そんなに長く使ってはるんですか？はい。
そうなんですよ。で、あの、いろいろね、あの、ず「車買えた方がいいんじゃない？」とか、あの、「電気自動車にした方がいいんじゃない？」とか色々言われるんですが
はい。 うん、ふん。 はい。 はい。
僕の考えではですね、あの、古い車をずっと手入れしながら乗ってる方が、その、廃車にして、そこで、環境、ね、あの、破壊に繋がるより、全然いいんじゃないかというのが僕の意見なんですね。はい。
はい。 うん。 うん。 ん、ん、うん。 うん。 確かに。あ、確かにそれは面白いですね。それは、でもうんうん、そういう視点で見たことはなかったかもしれないですね。え、でも、ねん燃費とかどうなんですか？逆にガソリン、なんなんだろう、よくいっぱい使っちゃいませんか？
ですよね。 そうですよね。うん。 うん。 それがですね、あの、このこれね、あの、ま、車好きの人と、ん、話んなっちゃうんですけど、これ、やっぱ手入れしていると
うんうん。<laughs> 面白いですね。 はい。 はい。
もう全然燃費悪くなんないんですよ。
ええ、そうなんですね。知らなかったです。そうなんだ。
はい。で、もう、ほはい、ホント僕も、あの、あの、学びまして、僕も、あの、あの、お金ない人間なので、あの、この車を最後まで乗ろうっていうことを、きはい、決めたんですね。その環境保護っていう名目もありまして、あとは経済的っていう、まあ、まあ、両方ですよね。で、そうすはい、そうすると、色々こだわるんですよ。あっ、この部品今変えた方がいい、あ、これやった方がいいとか言って、で、車に、もういつも話しかけて、もう今日も安全運転ありがとうございますって言ってはい、もうね、そうするとはい、もう結構もちがいいんですよ。
はい。 うんうんうん。 素晴らしい。 はい。 はい。 うーん、そうですよね。 ええ。はい。 あ、素晴らしい。うーん。 でもうんうん。 燃費も、なんか、私、その車、その、長年乗ってるっておっしゃってた時に、燃費悪くならないのかなって思ったんですけど、ちゃんと手入れしてたら、そんなことないんですね。
あ、はい。 あ、はい。 そうなんですよ。僕もね、これ、ここんなに長く乗ってんのは初めてなので、あのはい、もう
うん。 へえ。 私も、のじゅういちねんも乗ったことないです。車。素晴らしい。
ねえ。 11年でもう、ほんっとに走行距離もありまして、ええ、で、色んな人がね、うん、これ変えた方がいいよと、これ変えた方がいいよ、これ変えろとか、色々言われて、お、じゃあって、あの、もう、それで、もう、どんどん、どんどん、せあの、部品が変わっていってはいますが
うん、ふんふん。え、ん、うんうん。 はい。 うん。 へえ。そうなんだ。
もうエンジンはね、もう、素晴らしいしはい。
ちゃんとええ、そっかふごく古い、なんか、<swallows> ちょっと男のロマンみたいなとこを感じますね。なんか車を、ね、大事にして、自然保護って。<chuckles> かっこいい、うん。
まあ、すすす そうなんですよ。あの、ね、こういう風に、あの、言うと、なんかとく特にね、あの、僕は今、あの、アメリカの、あの、中西部に住んでるんですけど、もう、にほ日本帰っちゃうと、もうみんな綺麗な車ばっかり乗ってて、で
うん。 はい。はい。 そうですよね。
そうなんですよ。たぶん僕が乗ってる車なんか多分乗ってないんじゃないかと思うぐらいで、そのねえ、そう、たね、あの、あ、よく考えれば、その、東南アジアとかアフリカに、あの、輸出するっていう感じで、それで使われてればいいですけど。
うん。 ええ。 はい。 ん、うん。 はい。 はい。 うーん。 そうですね。
ねえ、もし廃車とかだったら、ほんっとに環境に負担かかるんじゃないかなって思うんですね。
確かにそうですよね。なんかみん今なんかすごいエコで電気自動車を乗った方がいいから買い換えろみたいな買い換えるなんか補助金とかもありますけどね。その、廃車のなんだろうエネルギーのことは確かに考えてみると、あの、そっちの方が負担大きいかもしれないですよね。
はい。 はい。 うん。 うん、はいはい。 ほう。 ですよね。 ですよね。で、ほんっとに、なんか、ゆ有毒な物質がね、あの、地表に流出したりって、なんか、想像しちゃうんですけど
うーん。 うん。 うん。 ああ、間違いないと思います。はい。
ね、それだったらもう、ほんっとに走れなくなるまで使うのが、環境にいいんじゃないかなっていう風に僕は思うんですよね。
うん。 いや、おっしゃる通りだと思います。なんか、その、エコバッグとかも、あの、ひゃっかい以上使わないと、なんか、自然保護にならないみたいなこと聞くんですけど、やっぱり長持ちそう、物を長持ちさせるのが、さっきお兄さんの車みたいに多分一番の自然保護なんだろうなって思いますね。そう思う、言われてみると。
ああ。 あ、はい。 ああ。 うん。 うん。 うん。 うん。うーん、そうですよね。いや、ありがとうございます。もうね、ほん
いやいや、素晴らしい自然保護だと思います。何か、その、他にされてることあるんですか？
はい、もうはい。 他にもね、あるんですよ。あの、<chuckles> いや、あの、はい。ま、これもね、また全然違った視点なんですけど。
え、すごいですね。うん。 はい。
あの、僕はですね、あの、断食するんですよ。
うん。 え！断食されるんですか？すごい、お兄さんのしつげん保護の視点、面白いですね。なんか考えたことない視点から。おかしくない、全然面白いです。興味深い視点です。
はい。 はい、今日 もう、もう ね、なんかおかしい変な視点ですけど。<laughs> もう変人なんですけど。
はい。いやいやいや。
あの、よくす言われるのが、その、あの、スーパーでね、色々買うと、なんかもう本当余計な包装しね、あの、過剰包装とか。はい。色々言われて、で、なんか、ただ単に、食事したいのに、なんか、余計にゴミが出ちゃうんですよね、なんか。
はいはい。 うん。 はい。 うーん、そうですね。過剰包装、はい。 うん。 はい。 そうですよね、確かに。
うん。で、もうあめそう、ほんとそうです。で、ね、ただね、皮とか種とかだったら、あの、ほんとに土に還れるんですけど
要らないものまでね。 うん、うん。 はい。 そうですよね。
ねえ、あのプラスチックのお皿とか、ね、あのサランラップとかってこれどうなんね？
うーん。 ですよね。スプーンとかね。
そうなんですよ。で、そこで、ん、僕に何ができるかっていうと、断食なんですよね。<swallows>
はい。 うんうん。 <laughs> 断食、<laughs> すごいもうなんだろう、ひゃくひゃくはちじゅってん何て言うんですかね、なんかすごい回転さして断食だってなったんですね。すごいな。え、それがきっかけではいはい。
え。 <laughs> あ、w はい。 そうなんですよ。断食はですはい。そう、あのそう、ま、あの断食やる理由はいっぱいありまして、あの、ま、あのね、健康になりたいっていうのもあるんですけど
うん。 うん、そうですよね。
で、僕、あの、その、医療関係で働いてるんですけど。
ああ、はいはいはい。
はい、で、そのね、あの、病院って、その廃棄、すごいんですよ。あの
はい。 はい。 へえ、そんな。
そう、いっかいね、血がつそう、血が付いちゃったそのあの、いわゆるあの、あの、なんつかな、服とかが、あ、もうそのまま廃棄みたいな感じで。うわ。
食べ物のはい。 ああ、そういうことか。 はいはい。 あ、もう洗濯とかできないんですね。そっか、感染予防で全部捨てちゃうんだ。
できないんですよ。そう。 そう、そうなんですよ。で、だったら、もう病院行かない体にしようみたいなね、あの
ええ。 あ、すあ、すごい。そっか。
そう、そう。その医療じでね、その人だ負担も減りますし、みたいなね。はい、ではい。
そうですよね。 うん、うわ、面白いなあ。はい。
ね、それで、あとは、うちの奥さんも言ってたんですけど、なんか、いや、結構食費が減るなみたいな感じ言ってて、経済的にはいいです。そう。
うんうん。 はい。そうそうですよね。てきでもいいし。
そう。
断食に自然保護のメリットがあるって思わなかったんですけど、今いっぱいありますね。本当だ。
メリットあるんですよ、これが、はい。 そうなん、メリットだらけみたいな感じで。
そうですね。体にもいいし、健康にもいいし、経済的にもいい。
はい。 これね、あの、やるしかないんす。唯一の欠点をね、言うと、みんな「ああ」ってなっちゃうんですけど。これはね、僕も体験したんですけど
やるしかないですね。 はい。 はい。 はい。
ふ服のサイズが合わなくなっちゃうんすよ。
<gasps> あっ、そっか、<giggles> そっか、痩せちゃうんですね、やっぱり。
これサイズねそう、で、ちっちゃくしないとダメなんすよ、これ。
なるほど。え、お兄さん自体どれぐらいやるんですか？その、断食は？
僕はですね、あの、一応基本はですね、あの、しゅういちにち、あの、もう全く食べない日があるんですけど
はい。 うん。 はい。 しゅういっかいも全く食べないんですか？
うん、まあ あ、はい。で、それもう慣れてきちゃってんですけど。で、あの、うちの奥さんが、この前ちょっと、あの、あの、仕事の関係で、あの、3日間いなかったんで、んで、これをチャンスとばかりに3日だんじま、昨日ん？一昨日までやって昨日ようやく終わったんですけど
はい。 うん。 はい。 はい。 うん、ふん。 ええ、すごい。
そう。3日連続とかやって、ぐま、今回初めてだったんですけどはい。
みっか連続。もう私絶対そんえ、どうやったら断食って長く続けられますか？そんなにみっかも。うん。
これがですね、これね、あの、僕、い初めてやった時って、意外とできちゃって、で「あ、なんか楽じゃん」ってなってたんですけど、それはですね、素人が陥る罠らしくて。で、ん、で、あの、その、回復する時の食事っていうのがすごい重要らしくて
はい。 ええ。 うんうん。 え。 はい。 うん。うん。 なるほど。その食べ終わった後の食事ってことですね。
うん。そうなんです。で、それを僕は今最近なってようやくやり出してるので、あの、今まで、こう、腸や胃に負担かけちゃってたのかなっていう反省もあるんすね。
はい。 なあええ。 ああ、それは聞いたことありますね。なんか優しいやつを、なんかスープ、なんだろう、骨の、ね、ん、すね、スープから飲み始めてみたいなのよく聞きますね。
はい。 はい。そう。そうですそうですそうです。はい。 はい。そうなんすよ。で、僕はね、アホだから、もう「ああ断食終わった」って言って、いきなり、もう、あの、ご飯とかがっ はい。ん、そうです、そうす。で、あの、ね、あの、い僕は今んとこ何にもないんですけど、うん、それはもう、めちゃくちゃ体に負担かかってるって言われてはい。はい。
はい。 はい、あ、ご飯だ、<laughs> 白米とかね、食べちゃって。 面白い。うん。うんうん。 そうですよね。そっか、お兄さんの目的は病院に行かないことですもんね、自然保護のために。<laughs> だから、ね、腸に負担かけちゃダメですね。<laughs> そうですよね。<laughs> でも気づいてやり始めて。
そう、そうです。そうです。そうですそうです。そうです。そう全くそうはい。 駄目なんですよ。何やってんだって感じですかね。はい。はい。 やり始めて。もう今日も、あの、何？重湯って言ってはい、あの、お粥をね、作った時にま、お粥作る時に、その、あの、水をすごい多くいるあの、使うんですけどはい、その、あの、お米じゃない部分をただ飲んでるだけみたいなね、感じなんですよ、今日は。
すごいですね。 今日も？ はい。はい。 うん。 なるほど、はいはい。 ええ、そうなんですね。え、すごい。それ、うわ、でも、それだったら確かに続けれる人も多そうですね。その、何も食べないってわけじゃないってことですよね。
はい。 そうですよね。はい。 あの、いや、ま、き今日が回復のいちにちめ。にかいめです。はい。それですそうです。
うん。 あ、回復日で、あ、そういうことか。そうゆっくり食べていくってことで、そのお粥のその出汁みたいなのを飲んでるっていうことですね。
はい。そうです。 はい。 そうです、そうです。で、明日からお粥そのものを食べるぞっていう感じで、しかもちょちょろっとの量を。
わあ、す わあ、すごいなあ。すごいですね。なんか私本当にさっきの車もそうですけど、自然保護で、その車長く使うとか断食とか、ちょっと考えたことなかったですね。え、ちょっと、もっと気になってきたんですけど、なんかまた別でやってることとかあるんですか？他にそれ以外で。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 えっとですね、それ以外に、これちょっとね、自然保護と、あの、ま、ま、これも自然これはね、ちょっとね、めちゃくちゃ変人なんですけど。
はい。 はい。 はい、<laughs> はい。
はい、あのゴミをゴミ拾いをすると
気になります。はい。 はい。
あの、臨時収入があるっていうね、そういうことを説いている人がいるんですよ。
はい。 え！ はい。 何それ。え、それはいいことすると、何か返ってくるみたいな感じですか？
それであ、はい。 かえってくる。そうあのブーメランの法則っていうのがあるって
<gasps> なるほど、はい。
それで僕の家の、ちあの、近くって、あの、ショッピングセンターの裏なんで
うん。 う、うん。 はい。
めちゃくちゃゴミが散乱してるんすよ。
そうですよね。アメリカって言ってましたもんね、しかもお住まいね。アメリカはゴム多いですよね。
はい。 そうです。もうね、ショッピングバッグ、レシート、あの、食べた後の、あの、箱とかがあって
うーん。 うんうん。うん。
それを毎日、朝
ええ！毎日？
こうま、雨の日を除いて、もう、とりあえずもうね、こう、拾うんですよ。<laughs> もう、めちゃくちゃ変人です。
はい。 素晴らしいじゃないですか。いや、それは、もう、一番自然保護ですよ。え、全っ然変人じゃないです。素晴らしいと思います。見習うべきだと思います。
はい。 その そのブーメランがまだ帰ってきてないんですけど
いや、きっと返ってきますよ。そんなの素晴らしい。
ああ。 もうね、こう、ゴミ袋いっぱいんなって、それを、まあ、ゴミ箱入れるんですけど、その時にいつも宇宙貯金、宇宙銀行にこれまた預金したぞ！と。
はい。 はい。 はい。宇宙。<laughs> はい？ わ、素晴らしい考えじゃないですか、それは。
はい、もう利子がっちりつけて返ってきてね、みたいなね、もう。
いや、もう、なんか、森とかね、なんか、返ってきますよ、きっと、なんか、おおお兄さんにはすごいいいことが起こりそうです。すごいな、それは。
はい。 もうね、ん。 これはみんなにね、やって欲しいすね。もう。
あ、やって是非やっていただきたいです。なんかこう声かけられたりとかしないんですか？そんな風にゴミ拾いとかしてると。なんかアメリカだと、はい。
あの、ま 毎朝ね、ん、あのそのショッピングモールショッピングセンターにあるマクドナルドに行くおっさんがいるんですけど、で、「毎日やってんの？」とか言って言われて、「いや、ま、できる時にね。」ってみた感じ、そんそれぐらいで、ひひまだ人いない時間なんで、はい。もう朝のごじとかなんで。
うんうんうん、はい <laughs> すごい。あ、そうなんですね。あ、そっか。 あ、皆さんお仕事されてますもんね。なんか見る人がいるとどんどん広がってね、それこそみんながやり始めるとね、自然保護につながりそうですけど、もっと。あ、素晴らしいですね。
そうです、うん。 ね、ま、いや。 アメリカ人だから拾わないんじゃないかなと。はい。
あ、そうそうかもしれないですね。確かに。あのなんかこやったことがね、いいことすると返ってくるっていう考え方は確かにちょっと日本人らしい考え方かもしれないですね。
はい。 はい。 そうですね。もう。
そうですよね。わ、でもうんうん。
ブーメランの法則を、ね、僕は信じてますよ、もう。
いや、素晴らしい、その私ほんとそんな観点から自然保護考えたことなかったです。
<laughs> ね、ちょっと変人ですからね。はい。
いや、もう変人じゃないです。すごい面白かったです。なんか私も、なんか改めてね、長持ち物を長持ちさせることの大事さっていうのをね、なんか思い知らされたと言いますか。
あ。 はいはいはい。 うん。 はいはいはい。いやもう、共感していただいてありがとうございます。
ちょっと私うん。 いやいや、とんでもないです。こちらこそすごい面白い自然保護の話ししていただいてありがとうございました。
あ。 はい。あ、いえいえ、こちらこそ、いや僕の話で良かったらもう、はい。
はい、ゴミ集め いやいやいや、楽しかったです。ゴミ集めとか色々私もやっていこうと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい。
ありがとうございました。はい。